Знаешь, я как-то последнее время, з э, понял, что я очень сильно переживаю о том, что разочаровываю мысленно, ментально, не знаю, физически, своих родственников, в частности, родителей, о том, чем я вообще занимаюсь, какой образ жизни веду, и, э, к ка как, вообще, я поступаю, собственно, каждый день с самим собой. Дело в том, что с давних, так сказать, времён родители старались навязать такую тематику, что вот нужно выучиться на какую-то суперклассную профессию, особенно связанное что-то с инженерией, IT, вот, найти стабильную работу, работать в какой-то корпорации- всё. То есть быть с таким профессионалом своего дела. Быть в стабильности, и всё. И, так сказать, сидеть на этой нише и не дёргаться. Но я как-то, поработав, скажем так, и поучившись, э, поучившись сначала, так сказать, на всех этих специальностях, я понял, что это, как минимум, не то, чем бы я хотел заниматься всю жизнь, вот. А, возможно, я бы хотел иметь эти знания. Я рад, что они у меня есть. Но это бы точно не было, как минимум, той работой, которой я бы хотел заниматься каждый день. Вот. И после того, как я, скажем, поработал даже на каких-то таких низкооплачиваемых моментах, э, на кого-то, причём не по контракту, а, скорее, даже так- сдельная оплата, я понял, что я вообще не хочу работать в какой-то корпорации, где кто-то определяет, сколько я зарабатываю, определяет какие-то критерии, говорит, когда мне приходить на работу. То есть когда ведётся какой-то такой нек своего рода контроль. Хоть он как бы понятен, он должен быть. Это абсолютно логично. У всех свои правила, всё-таки это место работы. Но сам факт того, что мне кто-то будет что-то говорить и указывать, меня очень, так сказать, бесит и напрягает одновременно. Потому что моё <tsk> эго, наверное, оно как-то не принимает, чтобы кто-то контролировал мои действия. Потому что я сам предпочитаю принимать решения. Ну да, я иногда боюсь их принимать, потому что тяжко. Боюсь там просто ошибиться. Но я вот хочу именно с заниматься самостоятельно своим делом. И, скажем так, не связанным с тем направлением, которое выбрали родители. Но и они очень часто меня в этом упрекают. А я это очень сильно близко в к сердцу принимаю. Я вот хотел бы спросить: как можно было бы вообще, ну, или не беспокоиться на этот счёт, или как-то им объяснить, что, ну, у меня своя жизнь, расставить как-то рамки? Вот как, м, лучше всего, или как, скажем, какой более-менее подходящий вариант можно было бы выбрать, и как вообще, в целом, можно в таких ситуациях поступать?
Так. Понимаю. Окей. Хорошо. Понимаю. Хорошо, эм, хочу уточнить у тебя, а, скажи твои родители- они инженеры? Они выбрали такой путь?
Ну, э, отец, э, инженер, мама- нет, но у них своя компания, свой бизнес. Вот, но и они всё равно при этом на основе всего этого сказали, что "нет, выбирай стабильность".
Или похожий путь? Хорошо. И они очень сильно давят на тебя, чтоб ты выбрал вот эту корпоративную стабильность, правильно?
Я бы сказал, что их давление скорее эмоциональное, в стиле, м: "А как же стабильность, но, может, всё-таки работа в корпорации?" То есть вот такой вот очень такой, я бы сказал, обходной вариант давления. То есть это не то чтобы: "Вот, что ты делаешь, что ты выбрал?" Вот, а, скорее, более утонченный, такой более интригующий и более который залазит куда-то в подкорку, где ты даже на подсознании чувствуешь это и начинаешь переживать: "Блин, а может, я действительно что-то не так делаю?" Вот так вот они решают запускать толику сомнения в мое сознание.
Хорошо, понимаю. Скажи, а звучит как будто Вот ты сказал, ты уже попробовал, да, работать, ам, в к корпоративном мире, ты понял: это не для тебя, эм. Ты мог бы там остаться, продолжить карьеру, э, иметь какой-то стабильный доход, но ты решил уйти из этого, потому что ты хочешь построить свой бизнес. Я правильно поняла?
Дам. Я бы хотел скорее, да, что-то своё иметь, э, принимать решения самостоятельно, самому определять сроки, в какие я могу задачи делать, понимая в свои возможности и, при этом, не подчиняться никому сверху, а скорее, просто быть самим собой. И, ну, под скажем так, понятно, что подстраиваться под клиента- это нормальное дело, но в целом, чтобы все рамки были контролируемы именно мной, а не кем-то другим.
Конечно. Конечно. А, очень хорошо тебя понимаю. Смотри, когда выбираешь такой путь, а, это не легкий путь, это не самый легкий путь. Скажем, а, путь, а, к корпоративной работе- он более легкий. То есть там, э, немножко всё более понятно. Ты проучился, сделал какой-то стаж, возможно, и начал потихоньку, а, работать. Сначала, а, джуном, потом поднимаешься, да. Ты выбрал путь, который, а, не совсем стандартный и, на самом деле, на этом пути сложно рассчитать, сколько времени тебе понадобится, а, для того, чтобы построить какой-то конкретный бизнес, и, вот, чтобы получить, вот эту, м, финансовую стабильность. А, я так понимаю, да, э, ты сейчас в процессе строения, правильно?
Да. Это точно. Да-да-да, я, вот, вс в процессе этой нестабильности поиска идеи, вот, так скажем. Я пока имею такие дополнительные доходы извне, но я как раз-таки расписываю сейчас в процессе, а, ж чем я хочу, буду заниматься, э. Вот все эти планы, бизнес-планы, идеи и так далее.
Отлично. А. Ну смотри, тогда, а, у меня такой совет для тебя, если он тебе понравится. А, я советую открыть диалог с твоими родителями. А, в первую очередь очень важно, чтоб у тебя была ясность ситуации, то есть ясность твоей ситуации, то то ш то, что мы только что обсудили, да: а, конкретно чего ты хочешь, к чему ты стремишься, а, н где ты находишься на данный момент, и то, что тебе, скорее всего, нужно еще чуть-чуть времени, время ш чтобы, м, добраться туда, куда ты хочешь. А, то есть я предлагаю открыть диалог с родителями, ам, и спросить их: <chuckles> "Вы готовы меня услышать? Я хочу вам объяснить какой у меня план, э, какой у меня бизнес-план". И объяснить им, а, вот только то, что ты только что сказал. А, что вот ты находишься на этом пути строения и, я думаю, а, если у них есть свой бизнес, то они точно тебя поймут, потому что я уверена, что они тоже, у, долго, скорее всего, строили свой бизнес и они знают, насколько ст э, сложно найти какую-то стабильность, когда открываешь свое дело.
Ага. Мгм. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, аб когда были попытки, скажем так, об этом всём поговорить, то все мне говорили, что: "Зачем ты вообще занимаешься этой ерундой? Ты ж сам видишь, что бизнес- это нестабильность, это, ты не знаешь, заработаешь ты в следующем месяце или нет. А вот в корпорации у тебя всегда есть зарплата, оклад там, ты растешь, у тя есть доступ к разным технологиям, зачем тебе, так сказать, мелочухой всякой заниматься." Вот. То есть они, как бы, это отчасти принимают, но в то же время они предпочитают, чтобы я б они думают, что быть в стабильности лучше, чем быть свободным, вот, в каком-то мере.
Понимаю. А какие у тебя аргументы?
Ну, я особо не люблю с ними на эту тему спорить и предоставлять эти аргументы, потому что пока я не могу им доказать, что они не правы, ведь, э, они же всё измеряют в финансах. И то, что, ну, как бы успех- это количество клиентов, развитие и так далее. Вот, а поскольку я ещё не особо что-то начал и я не до конца, н не до конца профессионал, скажем так, своего дела, то, конечно, им что-то доказать на данный момент очень сложно. То есть тут как бы, ну, и по факту выходит такой д двой ну, палка о двух концах: что и мне нужно всё ещё, вер' видимо, выслушивать их как-то такие пожелания и склонения к стабильности, но при этом работать над тем, чтобы доказать им, что они были не правы. Но при всем при этом, конечно же, чувство вот, вот этого вот чувство разочарования их, потому что вот они себе такое видение сделали,- это конечно ну немножко неприятно, вот. Но единственное, что можно как-то их убедить в чём-то или расставить границы, о чём-то не разговаривать. Вот, вот не знаю кстати, что даже лучше.
Понимаю. Да. Понимаю. Мгм. А, смотри, а, да, я понимаю, что, э, много давления от твоих родителей и вот это всё, эм ну от этого потом идут какие-то вот негативные эмоции, да. А, мне кажется, всё-таки нужно открыть диалог, несмотря на то, что сложно открыть диалог. Я понимаю, штво что твои родители, они хотят конкретики, да, у них какие-то очень высокие ожидания к тебе, ам. И я это понимаю, э, на самом деле это что-то очень распространенное, ам, чтоб чтобы у родителей были очень очень высокие ожидания. И на самом деле, а, они не совсем правильно себя ведут, потому что час часто, эм, у них ожидания выше к своим детям, чем к самим себе. Вот, а, да. Мне кажется, можно бы э, возможно было бы, э, хорошо им, знаешь, на каких-то примерах, да. Эм, в возможно взять примеры каких-то успешных людей, которывы нач которые начали с нуля, да, у которых у которых не было какого-то, э, большого капитала и так далее. И показать, какой у человека жизненный путь был
Ну да. Ну, кстати. Так. Мгм.
э, как долго он шел к этому, как долго он, э, там стучал в двери, а, как часто ему говорили "нет", э, и что-то невозможно, знаешь, вот так просто: решил, э, взял и сделал, да. Ну, кому-то везет, у кого-то быстрее получается, у кого-то уходит на это больше времени. Но, знаешь, мне кажется й да, если они будут знать, что у тебя конкретный план в голове, несмотря на то, что еще нету вот, м, каких-то финансовых аргументов на данный момент, мне кажется, их это успокоит и возможно вы можете друг другу дать как какие-то временные рамки, м. Скорее всего, ты тоже даешь себе какие-то временные рамки, чтобы добиться успеха. И объяснить им об этом.
Это точно. Ну конечно! Мгм. То есть, по факту, предлагаешь, а, сыграть на том, чтоб показать им, что "будьте уверены, что всё будет хорошо, потому что я знаю, что я делаю". А и не чтобы они вот эту вот тематику неуверенности и стабильности отчасти тоже при прикрыли, так сказать, одеялком, потому что они и так знают, что "ну да, сейчас пока ничего нет, но у него есть план, он знает, что делать" и так далее, да?
Да, абсолютно! Я думаю, твои родители будут чувствовать себя более спокойно. То есть несмотря на то, что пока что еще нету вот финансовой вот этой стабильности, но если они будут знать, ч что ты знаешь четко, чего хочешь, а, я думаю, они будут более спокойными.
Понял, хорошо. Спасибо тебе огромное за то, что меня направила в эту сторону. Я думаю, что этим обязательно нужно воспользоваться, и, думаю, что даже всё получится. Спасибо.
С удовольствием, всегда обращайся! Была рада тебе помочь!